لأ، صعب خالص، ما أنا باقول لِك كان بياخد مُعظم وقتي، أنا ما كنتش عارف عندي وقت إن أنا أرُوح أعمل مصلحة، ما دي دي كانت مشكلتي.
آه، تمام، صح. أنا نسيت موضوع إن أنت كنت بتاخد يوم أجازة واحد، معلش <laughs> إمم.
آه، فد ده كانت مشكلتي آآ، لإن لإن الشُغل بالذات ال ال اللي بيبقى زي ده في المكان اللي أنا فيه كان صعب جدًا، وأنا أكتر حاجة بت بتضايقني ربطِتي بالوقت ده، أنا مش عاوز حاجة تربُطني بالوقت. أ أ اطلُب منّي شُغل أعمله لك في أي وقت.
لأ، أنا معاك. تمام، آه. بس ما ما افتقدتش مثلًا إمم. ما افتقدتش الصُّحبة، يعني واحد لمّا يكون متوحِّد كده مع الجهاز بتاعه غير إن هو يبقى في شُغل بقى وفي أصحاب وفي لَمّة، في في لَمّة الفطار، أنت أكيد عملتها، الحياة دي إن هو يبقى في أ أ صُحبة وزُملا آآ، ما افتقدتش الإحساس ده؟
آه <chuckles> أكيد طبعًا لأ، أكيد طبعًا صُحاب الشُغل وحشوني كتير، وعلى فكرة إحنا على تواصُل برضه لسه، بس هو ال قَلّ طبعًا عن زمان، آه، آه قَلّ طبعًا عن زمان.
تواصل تليفوني في النهاية يعني، يعني مش ت مش زي ما تكون موجود، آه.
و وطبعًا زي ما بتقولي، الحاجات اللي كنّا بنعملها مع بعض، إن إحنا آآ بنفطَر سوا، إن لو حَد مثلًا بيعمل شاي يرُوح، أمّا يعمل شاي أو قهوة ي يعمل لنا معاه آآ، الحاجات دي كلّها كانت جميلة ولمّا كنّا مثلًا لمّا نقعُد نهزّر مع بعض ونبعَت إميلات لبعض بemail الشركة، فكانت حاجات كلّها برضه آآ ح آآ ح حاجات جميلة طبعًا آه.
إمم. آه، آه. <laughs> آه، ذكريات. طَب ما أنت ما دي حاجة مش على فكرة مش قليّلة بالمناسبة يعني، يعني ما ت ما تستهونش بإنك تكون عَندك تواصُل إجتماعي افتقدته بسبب إن أنت قرّرت تشتغل من البيت مع نَفْسك في أوضتك.
أكيد.